ค่ะ
เออ คือเราอยากจะบอกเพื่อน ข เขาว่า เราอยากคุยกับเขาตรง ๆ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใจเขาได้ไหม เพราะว่ามันไม่ได้มาจากการคิดมากไป เอง เพราะว่าเราเองอะค่ะ เคยเห็นเวลาที่คนอื่นอะมาปรึกษาเขา เขาก็จะเอาเรื่องของคนนั้นน่ะมาพูดกับเราแบบไม่ค่อยเก็บเป็น ความ ลับเท่าไร พอเราเห็นแบบนั้นน่ะ มันก็ทำให้เราอะค่ะ เริ่มกลัวว่าเรา จะ เปิดใจ แล้วเขาก็อาจจะทำกับเราเหมือนกับที่เขาทำกับคนอื่นไหม อย่างเงี้ยอะค่ะ มันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ย
อือฮึ อือฮึ อ๋อ โอเค อย่างนี้นี่เองนะคะ พอจะเข้าใจคร่าว ๆ แล้วค่ะ ก็คือว่าคุณน่ะอาจจะมีเรื่องอึดอัดในครอบครัว แต่ว่าก็อยากจะหาคนระบาย แต่ทีเนี้ยเขาเองก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณ แต่คุณก็เคยเจอประสบการณ์ว่าเขาเองเหมือนกับว่าเคยได้รับฟังของ เรื่องราวของคนอื่นเขาเอาไปบอกต่อคนอื่น คุณก็เลยแบบว่า เหมือนกับว่าไม่ไว้ใจเขาว่า กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องที่เราบอกเขาไปแล้ว เขาจะทำอย่างเงี้ย เหมือนกับเราที่ เอ่อ เหมือนกับที่เขาเคยทำกับคนอื่นอย่างงี้ ใช่ไหมคะ คุณก็เลยแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ จะบอกกับเขาดีไหม ทีนี้ถ้าหากว่าไม่บอกเขาแล้วคุณพอจะมีใครที่คุณน่ะพอจะระบายได้มั้ง บ้างไหมคะ นอกจากเพื่อนคนนี้อะค่ะ?
คือพอมันเป็นปัญหาครอบ ครัว เราก็จะเอาไประบายกับแฟน แต่พอมันเป็นปัญหากับแฟนทีเนี้ยค่ะ หมดแล้ว เพราะว่าถ้าไประบายกับครอบครัวเราก็กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ชอบแฟนเราอีก เราก็คุยกับใครไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนคนนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนไม่ได้คุยกับใครเลย ไม่ได้ระบายกับเขา เพราะว่าไม่กล้าเปิดใจเนาะเพราะว่าจริง ๆ อะค่ะ ด้านหนึ่งในใจเราเนี่ยเราก็อยากมีใครสักคนที่ ที่สามารถให้เราอะเล่าเรื่องให้เขาฟังได้จริง ๆ แต่ทีเนี้ยอีกด้านหนึ่งอะค่ะ เราก็กลัวมากว่าเราจะถูกตัดสินจากเขา อาจจะโดนนินทา หรือว่าอาจจะถูกเขามองแบบไม่ค่อยโอเค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะ รู้สึกโดดเดี่ยวด้วย ทั้ง ๆ ที่เราก็มีเพื่อนนะ แต่มันเหมือนเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้พูดอะไรจริง ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ
อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม